Mhm, <clicks tongue> talagang alam ko na magiging masaya ako do'n.
Mm. Mm. Pero, sa stability wise ma ah, sa tingin mo ba magtatagal? Since, sabi mo nga, mm kasi 'di ba bagong account.
Yun, ang hindi ko sure. Mm. Ka Mm, bagong account. Hindi Tapos nung tinignan ko rin yung, ah, parang, kumpanya kung saan yung nag-interview sa'kin, parang, hindi siya ganun kakilala eh, or pwedeng ano lang siya, eh, nag-a outsource lang sila dun sa company. So parang, marami pang, ah malabo pa yung background nung, ah, papasukan ko sanang, ah, trabaho na gusto ko.
Oo s. Mhm. Hmm. Mm. Okey, so kung titim kung titimbangin mo yung dalawang trabaho, for example lang kung ah, i-o-offer na ngayon, ah, this week yung ano, yung isang trabaho. Sa tingin mo, saan yung mas mabigat sa'yo kasi di ba ang ang goal mo re ang goal mo is dapat, ah, passion mo yung trabaho, dapat masaya ka, di ba? Ah, at same oo at ang suweldo. Tapos pangalawa din kasi ang ano dito, ang goal mo din is, ah, parang longevity, di ba? Pang matagalan, long term goal. So, sa tingin mo, saan ba dito yung mas, ah, mas mabigat? Ah
Mm. Mm, saka sweldo rin. <laughs> Oo. Yo-o. Tama. Yun. Mm. So, mm. Lo longevity parang nakikita ko siya do'n sa isa eh, na kahit contractual lang ang ang pinirmahan ko, may mga nakalaan na sistema do'n na pwede ko ulit tawagan kapag may panibagong proyekto, or yun nga pwede ako mag-apply do'n sa internal na posisyon nila na pwede din ako mag, ah, mag-train ng tao.
Mm, so sat
So, parang pwede akong maging ano do'n, ah, permanente. Kaso yun nga, hindi ako sigurado kung, hybrid siya or magiging on-site, 'pag dun ako pumasok sa internal nilang posisyon, kasi ang habol ko talaga ay, ah, work from home kasi nag-aalaga na kami ng bata at nasa probinsya na kami ngayon, eh.
Work from home. Mm.